Çıkar çıkar, kesin. Ya, mesela diyorum, işte, hem duygu kısmı var hem, eee, bir diyalog da olabilir ama mesela gene, eee, baba filminden hatırladığım, eee, güzel çelişki bir sahne vardı. Eee, şey işte, ooo, eee, 2. ya da 3. filmde, eee, yeni bir katil tutuyorlar, öldürmesi için babaya ama o sırada, böyle, eliyle elini, eee, zeytinyağa bandırıp böyle parmağıyla yiyor. Bir de ekmeği kokluyor vs. Tam böyle Akdeniz, eee, i eee, ikliminin, eee, yemek tutkusunun bir enerjisi, bir yandan da hani tam katil var. Yani, hani, aslında hem o güzel doğayla şey var. Çat çatışma var.
Hı hı. Hımm. Evet, hı hı, çok güzel. Aslında hem insani bir şey, insani bir yön, hem işte bir kültür, eee, aktarımı ve bunu bayağı izleyiciye de geçirebiliyor. Peki bu filme baktığında mesela seni etkileyen şeylerin başında, eee, o insani, iii, yönlerin öne çıkması mı? Empati kurduğun şeyler mi? Hangisi öne çıkıyor?
Aynen öyle. Aynen öyle. Hı hı. Hah. Ya, açıkçası bence genel olarak, ben işte o insanların hayat hikâyesi, eee, benim ilgimi çekiyor ve onların de psikolojik değişimleri, yani, baba filminde de hiç baba olmak istemeyen işte, eee, küçük çocuk, eee, bir anda kendini onun içinde buluyor, egosu değişiyor, içindeki, e, duygular değişiyor.
Hımm, çok güzel. Hı hı. Aslında baba dediğin burada bir iş dünyasının içinde. Hani, güçlü, eee, bir profilden bahsediyoruz, değil mi?
Hı hı. Aynen aynen öyle. Ya, aslında m mafya lideri diye geçiyor ama iş adamı diye geçiriyorlar tabii ki. Ama o bireyin mesela, işte, eee, Michael diye olan karakterin değişimini zaten bir sahnede vardır, o kamera ona yakınlaşır ve orada aslında yeni baba olduğunu anlarsın, yani, bir bakışından, planlamasından, soğukkanlılığından, yani, soğukkanlı bir katil çünkü. O değişimi o kadar güzel yansıtır ki ve ondan sonra da tamamen eee
Hı hı. Evet. Hımm. Evet, harika. Sen de anlatımınla yansıtıyorsun. Bayağı etkilemiş seni, yani.
<chuckles> Aynen, hani, ben yaşı bir, eee, etkile birçok var böyle film ama onu mesela kola kolay anlatabiliyorum çünkü senede işte 1-2 kere izleyince bütün detaylara hâkimim şu an, yani. Aynen.
Hı hı. Hafızan da tazelenmiş oluyor. Peki genelde tek başına mı izlersin? Hani, bu sonrasındaki tekrarları soruyorum, hani, senede 1-2 defa izliyorum diyorsun ya, birileriyle paylaşarak mı izlemeyi seversin? Eee, tek başına mı izlersin?
Aynen öyle. Hıh. Hıh. Hı hı. Yani, hı hı, 2 türlü de olur ama, yani, hani, tek başıma izlerim zaten öncelikle ama hani bir arkadaşımla sinemaya gitmeyi de severim çünkü özellikle ilgisi olan bir insanla gidiyorsan onun ili onu senin yakalayamadığın bir şey oluyor. Ona farklı bir şey hissettirmiş oluyor. O yüzden, hani, filmi biraz anlamak, analiz etmek, nasıl hissettirdiğini konuşmak çok keyifli geliyor bana. Hani, biriyle paylaşmayı severim açıkçası, denk geliyorsa ama yoksa kendim de izlerim yani.
Hımm anladım. Evet. Hı hı. Evet, çok güzel. Eee, peki, birileriyle paylaşmayı izlerim, severim, dedin ya, hani, paylaştığın zamanlarda, senin gözüyle bakmadığında, mesela senin gibi hissetmediğinde, eee, hani, bu sende nasıl bir his uyandırır? Çünkü aynı heyecanı yaşamamak, hani, aslında aynı şekilde, eee, filmi paylaşmamak ne gibi duygular uyandırıyor sende?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.

Yani aslında gü ikisi de var. Yani mesela 1 tanesini, daha basit olanı açıklayayım önce. Mesela, hani tekrar izlemek sanki o bana o tanıdık geliyor, o sıcak geliyor ve o kendini e eee, yakınlığı hissediyorsun ve, hani, arkada, ııı, oynasa bile o o rahat geliyor, güvenli geliyor gibi hissettim ben psikolojik olarak mesela. Eee, ama onun dışında, eee, kesinlikle keşfedebiliyorsun. O kadar çok detay var ki 2-3 saatlik filmi 1 kere izleyerek zaten birçok şeyi yakalamam mümkün değil yani detayları ve yönetmenler nasıl ufak detaylarla o hikâye anlatımını bütünleştiriyorlar
Hıı. Evet. Anladım. Evet. Peki orada sahneler mi, yani, unutamadığın şeyler? Hani bir konu mu, konunun bütünlüğü mü senin ilgini bu kadar çekiyor ya da bir sahne olarak mı onu yaşıyorsun? Hani empati mi kuruyorsun hislerin neler oluyor?
Sahne, hı hı. Ya hayat Hayatta da şey yaparım mesela denk gelir çok örnek veririm. Eee, filmlerden yakalarım hayatta bir kesit denk gelince. "A, şu" derim. Mesela şey şakasını yapardım Tabii tabii. Hani yani kendimden geçiyorum <chuckles> yani hani. Unutamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi mesela e, "Baba filmi" dedik. Şey gelir aklıma orada: Eee, en başlarda, işte, bir tane üvey, eee, oğlu mu geliyordu? Eee, o tarz bir şey oluyordu. Şey der mesela klasik, ben de arkadaşlarıma söylüyorum, işte, eee, "Ailenle vakit geçiriyor musun?" diyor. "Tamam, iyi, güzel." diyor. "Çünkü eğer aile ailesiyle vakit geçirmeyen erkek gerçek bir erkek değildir." diye. Ben de biraz, böyle, tamam, hani, şey yani biraz erkeksi söylüyor ama
Hımm. E, yaşayarak izliyorsun. Hı hı. Hı hı. Hıı. Aslında hayata dair de şeyler Hı hı. hayata dair de dersler veriyor. Hı hı. Peki bunu hayatında uyguladın mı sonrasında? Hani gerçekten ailenle vakit geçiren biri misin? Eee, hani bir aileyle beraber mi yaşıyorsun şu anda? Hani hayatına bunu yansıtabildin mi peki?
Aynen öyle. Aynen öyle. Hani ben de, hani Hı. Yani Hı. Hı hı. Yani şöyle, şu an yurt dışında yaşıyorum. Eee, tek başıma yaşıyorum ama aile bağlarım kuvvetlidir. Bence yakınlık, eee, eee, olma sebebi de zaten bu. O hoşuma gitti. O ailenin birbirini kollaması, eee, arkasında durması ne olursa olsun ne yaparsan yap onun mesajını veriyor zaten. Şarkıcıydı galiba o. "Ne yaparsa yapsın." diyor "Ama ailenle vakit geçir." diyor. "O en önemli şeylerden biridir." diyor. Yani çocuğun olur annen olur fark etmez. E, o da çok tatlı, küçük, eee, güzel bir mesaj vardı mesela. Sadece 1 sahnede var bu. O inanılmaz hoşuma gitmişti. Ha
Hı hı. Çok güzel. Hımm, anladım. Hı hı. Hıı. Evet. Çok güzel. Hı hı. Peki bunun dışında farklı anekdotlar biriktirir misin? Mesela o filmlerdeki güzel sözler, senin aklında kalanlar, hani bir yerde, böyle, bir not olarak durur mu? Zaman zaman onlar kendiliğinden çıkar mı yaşadığın deneyimler içerisinde? Neler yaşatıyor sana?
Hı hı. Hı. Hı hı.

Ya, Kış Uykusu'nda bir tane b bireysel bir şey yaşadım. O inanılmaz hoşuma gitmişti. Yani, belki filmle alakalı mı bilmiyorum. Eee, mesela filmin başında, erkek tarafından anlatıyordu, işte burada bir karakter var, eşiyle işte bir yerdeler vs. eee, hep böyle hani, biraz sanki kadın kötü davranıyor eşi buna. Eee, adam hani, böyle yazık. Eee, bir başta öyle anlatıyor bunu. seyirci zaten sever, eee, taraf seçmeyi yani, sana öyle verildiği için hemen bir yöne gidiyorsun ve şunu gördüm mesela yargılamıştım orada, "A, işte kadın kötü davranıyor." vs. diye. Sonra bir bakıyorsun hikâyenin diğer tarafı çıkıyor. Aslında adam kendi sözleriyle, karakteriyle kadını nasıl ezmiş; kadın psikolojik olarak orada nasıl bir mücadele veriyor. Yani, kendim çok erken yargıladığım için kendime kızdım ve bende bir farkındalık yarattı. A, bak, daha bilmeden yargılıyorsun diye ve bu 2 saat içinde ken kendimle çelişip kendimin farkına varmak, bana enteresan geldi açıkçası.
Hı hı. Evet. Hımm, evet. Hı hı. He, diğer bakış açısı. He. Evet. Bi iii bir yolculuk yapmanı sağladı. Gerçekten hani, bu sende başka hisler uyandırdı. Bir de farklı bakış açısı değil mi? Onun bir şey izlerken, eee, nasıl hissettirdiğini yaşamak da değişik serüven olsa gerek. Peki, burada yönetmenin başarısı mı sence? Bir film, eee, başarılı ya da başarısız olduğunda hani, oyunculara geçirdiği hisler mi? Yönetmenin, eee, başarısı mı? Nasıl değerlendiriyorsun?
Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Aynen öyle. He he. Hı hı. Ya, bence hepsinin çok etkisi var. O filmde inanılmaz oyuncular var. Zaten 20 dakikalık diyaloglar var. Yani işte, eee, hani, kullandığı oyuncular zaten çok, eee, şeyi veriyor yani, hani, enerjiyi inanılmaz veriyor. Oyuncu bence kesinlikle. Oyunculukla ilgili bir eğitim alıyordum zaten şey hani, ya da şey yani filmle ilgili. Kesinlikle bütç He.
Hı hı. O hissi veriyor. Evet, onu da merak etmiştim aslında. Hani, bu kadar derinden sinema izleyen birinin acaba profesyonel hayatta, herhangi bir isteği oldu mu, oyuncu olması için diyecektim. Tam olarak şimdi. <chuckles>
<chuckles> Çok var. Yani oyuncu oyuncu değil de yani, eee, bıraksan direkt sinema okurum, b bütün zamanımı geçirebilirim ama şeyi gördüm hani, eee, hani paranız bütçeniz yoksa s eee sadece oyuncuya verebilirsiniz derler ama başka bir bakış açısı. Eee, Alfred Hitchcock da mesela bir gün Çünkü şey diyor oyuncular; siz ineksiniz diyor. Ben yaratırım her şeyi diyor. Sizin bir öneminiz yok diyor ve çok komik bir adam aslında ve sete bir gün inek getiriyor gerçekten. Bakın aynen fotoğrafı vardır böyle. Ö eee
Hıı, harika. Evet. He, anladım. Hı hı. A! Evet. Aslında bir, eee, orada bir farkındalık yaratmak istediği bir şey de var galiba, yani. Hı hı.
A aynen. O biraz hani, or o zamanlar çok kesilerek yapıldığı için şey, yani, yönetmen çok daha dominant ama günümüzde f fark
He, dikkat de çekmeye çalışıyor.
Aynen öyle. O zaman farklı ama günümüzde bence hepsinin farklı önemi var. Bir bütün olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Hımm. Çok keyifli bir sohbet oldu, gerçekten, eee, çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum.
Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.